А предпочитаешь тишину или музыку для концентрации?
Ой, слушай, на самом деле это такой многогранный, я бы сказал, вопрос, с такими, ну
Всё, как всегда, зависит от ситуации, да? <chuckles>
А, я бы сказал, наверно, от тематики, над которой работаешь, и от, а, наверно, всё-таки состояния общего. Потому что бывает так, что на самом деле хочется просто обычной тишины. Но важно, чтобы <chuckles> в это очень забавно на самом деле выглядит. Я бывает просто себе одену наушники. Или большие, или маленькие, не суть. И и не включаю музыку, абсолютно никакую. И просто вот сижу за столом именно в наушниках без музыки. И я наверно, я планировал бы ее включить, но я настолько умудрился на чём-то сфокусироваться, что вот прям пошло хорошо. Но в целом, на самом деле мгм.
Мгм. Мгм мгм. Мгм. Мгм. А ты вот надел наушники для того, чтобы слушать музыку или или чтобы заглушить все внешние звуки, вот изначально, в этом случае?
М, понимаешь, я могу одевать наушники просто даже в обычном помещении. Не знаю, вот по привычке, что нужно послушать музыку. Не знаю, может быть такая вот навязчивая мысль, или что-то еще. Но я бывает, как вот говорю, что я одеваю наушники, и не включаю музыку, но у меня нету никаких шумов в целом. Может какой-то инстинкт там внутри говорит: "Слушай, чуть-чуть, буквально пару частот каких-нибудь приглуши, и всё будет хорошо" там, я не знаю. Но это т это создает какой-то свой, так модно говорить, вайб. Потому что, вот словно ты отсекаешься каким-то образом от мира, а, но при этом тебе как раз таки, ну, как бы в уши ничего не давит, потому что если Я пробовал с таким с шумоподавлением сидеть, а в на публике, ещё что-то- не, очень большое давление создаётся вот на перепонку, и не неприятно очень. Вот. А так вот в тишине сидеть конечно в наушниках, оно как будто вот тебя, не знаю, как будто закрывает не <chuckles> все все выходы возможные и входы, не знаю, как это с
Мгм. Мгм. Мгм мгм. Ага. Мгм. Мгм. Мгм. То есть чтобы максимально сфокусироваться на том, что ты делаешь, да?
Да, да да. Мозг такой: "Оп, всё". Значит, меньше информации нужно обрабатывать через уши. Мозг уменьшает, так сказать, вот эту вот, назовем так, концентрацию на ушные каналы, и больше в нём, э, рабо идет на переднюю, ну, <chuckles> лобную долю там, где нужно уже подумать, как говорится. Вот. Не знаю, может быть это работает. Ам
Мгм. Мгм. А вот ты говоришь, что ты, ну это де э, быва бывает, что как бы не включаешь музыку, потому что глубоко сконцентрировался. А вот для тебя концентрация- это что? Это какая-то там глубокая работа, ну то есть когда ты там должен там сильно думать, давай так скажем. Или это какая-то рутина, ну, когда какие-нибудь мелкие дела, там, просмотр почты, ответы на нее. Вот что такое для тя концентрация?
Мгм. Да. Мгм. Концентрация- это вот есть такое понятие, м, состояние потока. Когда ты настолько не замечаешь окружающий мир, а просто сидишь и делаешь свое дело, но при этом ты абсолютно не устаешь. То есть ты как будто вот правильное течение впал, и даже если это какая-то сложная задача, ты всё равно продолжаешь на ней над ней работать, даже если что-то не получается, ты абсолютно никак не отвлекаешься на мысли. Нет. Вот, даже так скажу, не возникает никаких мыслей о том, чтобы прекратить это дело. Ведь тебе нужно заставить себя, чтобы это закончить. Нет, ну, то есть если Да да т
Мгм. Мгм. Мгм мгм. Отвлечься, да, типа. Отвлечься от самого дела. Ага.
Да, то есть нужно заставлять самого себя отвлечься от этого дела, потому что ты настолько в него погрузился. Ты уже потом смотришь на часы. Не знаю, вот сел, например, в 8 вечера, смотришь на часы, уже час ночи, а, и так: "Ой, а как? А а надо наверно поспать пойти?" А у тебя всё еще вот есть этот кураж внутренний, ты всё еще в состоянии, что нужно продолжать и и оно легко идет. И вот здесь нужно себя конечно <chuckles> Вот тут самое сложное это даже прервать. И так не хочется иногда.
Мгм. А где ж Делать так, чтобы пересты перестал концентрироваться. Слушай, ну здорово, что у тя есть какие-то задачи и занятия, что ты можешь так максимально концентрироваться, и как-то быть продуктивным. И, наоборот, тебе нужно так, чтобы ты перестал этим заниматься. Скажи, пожалуйста, а может быть у тя есть какие-то любимые там жанры музыки или плейлисты, которые вот для тебя прям реально работают? Ну и, наоборот, кстати, какие-то может быть жанры или композиции, которые наоборот тебя отвлекают от работы?
Мгм. Да. Мгм. Скажу так: лучшее, что для меня работает в целом для учёбы и вообще для, скажем, ну концентрации, м, фокуса- это ин инструментальная либо лёгкая какая-то музыка без слов. Самое главное, чтобы не было слов. Это была фоновая, достаточно медленная, а, не сильно Я бы сказал, что таких средних, наверно, бас басов, музыка. Вот, например, взять такие мелодии, как там Ханса Циммера произведения, да, то есть либо пианино какое-нибудь, либо вот, а, на "Ютубе" есть такие, эм, крутят 24/7, называют так ролики и называются "Работай со мной", или "Концентрация", или "Лофт", что-то там. И там вот идёт очень приятная такая лёгкая музыка с таким интересным бэкграундом, что оно вообще не отвлекает. То есть оно как раз-таки дополняет всю эту обстановку, и оно такое прям приятное, я бы сказал. С опоз оно, м, оно тебя сопро Во! Оно тебя сопровождает. Нет такого, что ты будешь там отвлекаться на перевод каких-то слов, включая слова ну, если музыка со словами именно идёт какими-то, такой рок какой-нибудь или даже классика, но там вот есть слова- всё. Это сразу отвлекает мозг, хочется, э, зацикливаться на этих словах, потом окажется, что там любимый припев, ты отвлекаешься на этот любимый припев- и всё, и учёба не идёт.
Мгм. Мгм. Мгм. Ага. Мгм. Мгм. Мгм. И всё, и концентрация потеряна, да?
Да, это примерно то же самое, как сидеть в толпе и учиться. Потому что тебе в уши- слова слова слова, ты пытаешься что-то писать в конспекте или читать, а у тебя в ушах- слова слова слова. И ты себя, грубо говоря, не слышишь в своих мыслях, потому что <chuckles> все все вокруг тебе мешают. Ну вот. Но это, по крайней мере, у меня.
Что-то говорят. Ну то есть можно сказать, что музыка вот, которая тебе помогает, она должна быть какой-то спокойной, да, без резких каких-то там звуков и без слов. А, соответственно, мешает всё ш всё, где есть слова, да? <chuckles>
Мгм. Да, то есть вот это з как если бы кто-то на ухо бубнил постоянно, что-то говорил,- вот это очень раздражает. Не, а, п Дело в том, что как бы меня устраивает любая в целом музыка, но как бы когда хочется именно сконцентрироваться на учёбе, то только вот музыка без слов, потому что иначе как-то теряется абсолютно, м, теряются мысли, и не можешь запомнить то, что ты читал. Это вот и так тяжело бывает что-то запомнить, предыдущее слово, эти у тя проблемы с памятью, да. Но, э, как бы когда вот с музыка со словами, полноценный такой репертуар- всё очень тяжело. Ещё хуже становится. Учёба вообще тогда не идёт.
Мгм. Мгм. Мгм. Конечно. Мгм. А скажи, пожалуйста, а вот вообще твой выбор меняется там, например, в зависимости от времени или места? Ну то есть там дома- одна музыка там для концентрации, а в офисе- другая там, в поездке- 3 там, вечером вообще- 4, то есть вообще, в принципе, меняется ли выбор музыки вот от места и времени?
Мгм. На самом деле, от места не особо это зависит. Вот если, например, я на природе, то я скорее просто, бывает, поста ставлю у наушники и не включаю никакую музыку. Вот. Потому что всё-таки вот это звуки природы, там, вот у меня река есть. К прям, ее бывает очень даже слышно, как она о отбивает берега, потому что река очень такая скоростная, я бы сказал. Вот. И у нас там такой склон, нас так там, где вся такая трава-трава, и там можно на пледике сесть, учиться сидеть. А, получается, вот ты слышишь реку, а, и сзади очень много-много-много деревьев, и там часто очень вьются птички, и они постоянно там что-то щебечут, что-то там. И это очень приятно, на самом деле. И когда наушники вставляешь в уши, то ты чуть-чуть это всё приглушаешь, и оно становится таким аккомпанементом, м, скажем так, к твоей учебе, и к твоему состоянию. Оно тебя не отвлекает, потому что, если достать наушник, то всё вот это вот чириканье, щебетание, оно такое довольно-таки острое становится и, немножко начинает н Оно не раздражает, но оно вот этими, э, пиками, так отвлекает. А вот когда в наушнике
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Немножко мешает вот сфокусироваться, да, н то, над чем ты занимаешься, да?
Да, да, просто выбивает немножко, отвлекает, эм, если это можно так назвать. Вот. А так вот в парке каком-нибудь, когда нет людей, то стараюсь, конечно, либо без без музыки в наушниках, либо просто без какой-либо музыки посидеть и в тишине такой природной. Ам, как-то вот оно Не знаю, вот в парках, кстати, и на природе в целом, м, стараюсь именно без каких-либо ис изделий, скажем так, дополнительных сидеть, и дополнительных звуков, типа, музыки такой искусственной, м, потому что как-то вот природа на меня мне благоволит <chuckles> в учебе. Вот. А вот если кафе, то там, конечно, нужно включать какую-нибудь опять-таки такую бэкграунд музыку. Но, опять-таки, на самом деле, стиль, вот если вернуться к общей тематике, стиль, на самом деле, не меняется. То есть, я нашел, что вот мне музыка, а, допустим, ну вот этого бэкграунда, которая просто сопроводительная, такая, эм, такая достаточно Она плотная в своем звучании, но она просто как-то, такие, я не знаю, можно назвать такие средние частоты, и она б без резких каких-то вот таких, эм, звуков, я бы так сказал. Она ровная, во. Я вот скажу так: она ровным фоном идет.
Мгм. Мгм. Ага ага. Мгм, мгм. Мгм. Мгм. Ну, то есть чтобы не выпадало что-то, что могло тебя отвлечь, да?
Да да да да да. И оно, конечно, очень приятно слушается. Вот. Но в основном я вот на "Ютубе" вот такие вот, э, lolly love там называется, либо вот "работай со мной", а, либо "учись со мной", или просто называется "музыка полная концентрация" там по-английски. И оно как-то действительно помогает. Оно в вот я не знаю, тот человек, который это подобрал, тот, кто это сделал, ну просто молодец огромный, м, ему большая благодарность, потому что это это спасает очень сильно. Потому что тебе не нужно как бы, с одной стороны, включать очень громко. Потому что тут как раз-таки Вот, кстати, интересный момент с этой музыкой, что её достаточно вот так, а, я бы сказал, чуть-чуть ниже среднего включить громкость- и всё, этого Да, просто вот фоном, да. Это вот, э, я бы сказал так, это наверно соответствует такому же состоянию, как если кто-то готовит на кухне и включает телевизор, э, например, какую-то определенную передачу- вот нравится. Но он не смотрит эту передачу, а просто слушает её фоном и не обращает на неё внимания, и она не отвлекает. И вот здесь то же самое. И для меня именно только вот такая вот музыка бэкграунда, она, а, лучше всего работает. Она не отвлекает, ты её как бы слышишь, но ты в то же время не обращаешь на неё абсолютно никакого внимания. Она просто Да.
Мгм. Мгм. То есть каким-то фоном, да? Мгм. Мгм. То есть она есть, но она там н не н на себя внимание всё не п не переносит, да?
Да она как кот Шрёдингера, она и есть, и нет одновременно, да, и очень-очень приятно. Вот, так что
Мгм, хм. Слушай, ну здорово, что ты нашел для себя с ту самую музыку, которая те помогает. А скажи, пожалуйста, вот что ты можешь посоветовать людям, вот которые постоянно отвлекаются, у которых, там вн внимание рассеяно, и они не могут сфокусироваться долго на что-то одно. Вот как им с экспериментировать, там с тишиной, и может быть со звуками?
Мгм. Хм. Э, зависит, на самом деле, от того, от чего они отвлекаются, по какой причине. Потому что, а, например, а, по дело в том, что, например, я могу сидеть в каком-то месте, допустим, в коридоре, в каком-нибудь отеле, предположим, и делать свою задачу. Меня вроде ничего не отвлекает, то есть, нету лишних звуков, ничего, я даже в наушниках, но, например, у меня у меня постоянно поднимается взгляд на проходящих мимо людей. То есть г почему-то голова постоянно отвлекается от работы на людей. То есть, нужно максимально отвлечь, отрезать, скажем так, вот эти вот моменты, которые могут именно отвлекать. Вот.
От работы. <chuckles> Мгм. Мгм. Какие-то раздражители, да, вот эти факторы, какие.
Да, вот эти внешние факторы, которые, вот, эм, почему-то задействуют, м, вот, так сказать, систему, вот человека, чтобы обязательно нужно на это посмотреть. То есть нужно, чтобы, э, да, чтобы никого рядом не было, кто может каким-то образом тебя отвлечь, что угодно. Вот. Во-вторых, самый лучший способ- это начать, а, делать, возможно, даже не не свою основную какую-то работу, а начать с чего-то такого близлежащего, но тебе интересного. То есть сама работа, она бывает достаточно скучной, нудной, и она очень бывает не получается. Да и тут да, и тут задача, что, то есть человек не может в этот поток зайти. И в ему нужно просто вот начать маленькими, назовем так это, шажками или на плоть на плоту таком маленьком в въехать в это, а, в этот поток воды, ш именно с помощью какого-то своего дела, которое он от которого он никогда не отвлечется. Вот, то есть не знаю, например, ему нравится чтение, да? То есть вот он любит именно читать и он знает, что после 15 минут чтения он вообще забывает о внешнем мире. И вот нужно попытаться н ловить себя на вот этой мысли, что вот ты находишься в этом уже состоянии, что ты вот прочитал, прошло там 15-20 минут, всё ты уже переключился на дело, и вот здесь нужно быстренько перейти, подмену сделать такую понятий, и перейти на рабочее какое-то фан э, дело И всё. И ты как бы автоматом мозг, он такой окей, ну ладно, продолжаем. Вот и всё. И тогда
Мгм. Ну да. Разное бывает. Да. Мгм. М мгм. Мгм мгм. Мгм мгм. Ну, то есть с помощью каких-то способов, которые тебе подходят, вот словить эту концентрацию, да, максимально погрузиться во что-то, а потом уже переключиться на ту работу, которую надо делать, так?
Да. Мгм. Да да. Ну по крайней мере вот для меня это стало таким очень интересным лайфхаком. Бывает, я сам, когда сразу не могу сконцентрироваться, я вот как-то начиная с того, что мне очень нравится и потом так: "О, идет! Всё, надо срочно переключаться на, э, что-то важное теперь." <laughs> Ну то, что имеет смысл для, там работы, или еще чего-то, да.
Мгм. Слушай, такой прям н необычный, наверное, интересный способ, то есть поймать вот это ощущение и настроение, а потом, поймав его, соответственно, использовать в работе. Такой прям интересный лайфхак. А, спасибо тебе большое за этот разговор, за то, что поделился своими способами, как это, а, ловить концентрацию, своими музыкальными пристрастиями, ну и просто за эту беседу. Спасибо большое!
Мгм. Да. Ага. Так. Помогает. <chuckles> И тебе спасибо возможность, за то, чтобы мог это всё рассказать. Буду рад пообщаться ещё. Пока.
Всего доброго!